Sì, ma guarda, ehm, io penso che, ehm, nella vita per fare qualsiasi cosa serva innanzitutto la consapevolezza. Quindi, nel momento in cui tu, ehm, sei consapevole dello strumento che stai usando e dei modi in cui lo potresti usare, già è tanto. Ehm, i consigli che darei sarebbe semplicemente sì, nel senso no, innanzitutto non credere a tutto quello che leggi, non credere a tutto quello che vedi, ehm, e la seconda cosa che che direi è, mhmm, cerca di essere fedele a te stesso e quindi non dare una rappresentazione troppo falsata. Che poi non è sbagliato secondo me cercare comunque di migliorarsi un pochino, perché quello esatto, quello è sempre comunque nella vita conveniente e vantaggioso e secondo me anche s segno di di umiltà, perché comunque mettersi in discussione è sempre un'ottima un'ottima cosa. Però ecco, un conto è, ehm, cercare di essere una versione migliore di se stessi e un conto è invece, ehm, cercare di essere qualcos'altro, ecco, quello no. Mh, mh.
Mh, okay. Certo. Mh, certo. Mh. Troppo falsata. Mi di migliorarsi certo. Certo. Sì. Sono d'accordo. È qualcos'altro. Ma infatti guarda, ehm, a me piace ecco diciamo, nonostante diciamo magari ci siano dive difetti che appunto magari vedo, che in me, che non mi piacciono, cerco e tento ecco, di essere sempre il più naturale possibile, perché poi cioè la persona che traspare appun dai social, non mi piace, ecco, che in qualche modo, se per esempio quella persona mi incontrasse, magari dico, cioè: "Ah ma non è non siete uguali", ecco, diciamo. "Non no non combaciate," ecco; quindi ehm, ma poi ecco, non solo ecco naturale, diciamo, per quanto riguarda, non so, di di di foto rispetto diciamo a quello che pubblichi, ma anche insomma, anche il tono diciamo, come ti comporti diciamo sul sui social, no, perché a me piace esse naturale, cioè dicia mhmm, allora non è che sono diciamo, chissà quanto social dopo, oh, però ecco diciamo, ehm, d ehm cioè voglio che, ehm, s quella volta che pubbli qualcosa traspare diciamo il me stesso, ecco, no, no diciamo qualcosa di diverso.
Mh-mh. Esatto. Esatto. Certo, certo, esatto, esatto. Mh, mh, mh. Erto. Mh-mh. Sì. Sì esatto, sia ra rapp sia una cosa rappresentativa de di te, della tua vita, delle cose che ti piacciono, di di quello che sei sostanzialmente. Poi esatto, perché poi comunque la sincerità secondo me, l'onestà premia sempre, anche perché poi come hai detto tu, è inutile dare di noi stessi, no, un'immagine chissà quanto patinata e idilliaca e poi magari ci incontriamo di persona e ci metti 30 secondi a renderti conto che era tutto falso, no?
Esatto. Esattamente, esattamente, sì, sì. Mh. Certo. Esatto. No, poi ecco certe volte mi viene anche da di prendere delle sorte di pause, no, magari dal dai social, che magari ci sono delle volte in cui magari mi mi scoccia vedere certi contenuti. Ecco appunto, prendo una pausa e magari ecco, se per esempio c'è qualcuno che mi vuole, ehm, contattare o chiamare, se hanno il mio numero mi scrivono o mi mandano messaggio sul telefono, su WhatsApp piuttosto che su Instagram o sui social; ecco, è molto così, ecco. Ehm <chuckles>
Esatto. Mh-mh. Mh, mh. Eh certo. Esatto, esatto. Sì, sì, sì. E niente, ehm, come come qualsiasi cosa nella vita i social vanno usati con saggezza <chuckles> e con responsabilità. Tanto io penso che nella vita si possa fare qualsiasi cosa, ma bisogna farlo con la testa.
Esa no, sempre. Sempre, sempre. Mh.